Nah betul, atau juga ada pasangan mungkin yang enggak terbuka sama perasaan dia gitu, Mbak. Kayak malu gitu kan, mengungkapkan perasaannya gitu. Nah makanya heeh, komunikasi ini penting gitu, Mbak, apalagi mungkin kita berseteru ya, Mbak, ya ada selisih sama pasangan. Nah, setahu aku ya, kayaknya kebanyakan kita berselisih ini karena kita tidak mengkomunikasikan satu sama lain gitu, "miskom" bahasa istilahnya tuh, Mbak,
Ah, iya. M heeh heeh, bener bener bener. Nah itu ya, gimana sih, Bang? Mhm mhm. Heeh. Mhm. Bener. Betul, betul betul. Bener banget, soalnya kan, eee, pribadi orang itu kan beda-beda ya, Kak, ada yang mungkin dari kitanya pengennya, "Komunikasi dong, kasih tahu apa yang kamu rasain, aku bikin salah kah atau mungkin kamu merasa sesuatu gitu." Itu kan kalau dari beberapa orang pengennya seperti itu ya, tapi balik lagi ada beberapa, eee, mungkin pasangan kita itu yang
Mhm. Mmm. Nah, betul. Heeh. Hmm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya.
eee, mereka itu sulit, bukan tipikal yang menyampaikan gitu.
Mhm. Ah, iya. Betul betul banget tuh, Mbak, iya. Setuju nih.
Bener kan? Nah, kalau kondisinya kayak gitu, jujur dari aku sendiri masih sulit ya, kalau misal pasanganku ini tipikal yang diem aja. Mungkin cara dia menyampaikan perasaannya itu lewat aksi yang enggak semua orang tuh pasti ngerti gitu kan, Kak, secara langsung jadi agak sulit tuh.
Mhm. Mhm. Betul. Mhm. Mhm. Mmm, iya iya.
Kalau dari
Iya betul banget tuh, Mbak. Mhm. Gimana tuh? Iya.
Kakak, semisal nih dapet pasangan yang kayak gitu, yang dari kitanya mau komunikasi, tapi dia sulit. Nah itu Kakak gimana? M mhm.
Mhm. Heeh. Dia sulit yah gitu ya, Mbak, ya? Wah kalau aku pribadi ya, wah, ini pertanyaannya sangat sulit dan menarik gitu ya, Mbak, ya. <chuckles> Memang iya, cara komunikasi orang itu berbeda-beda, Mbak, menurut aku ya. Ada yang mungkin dia, mmm, extrovert gitu, Mbak, dia menyampaikan apa yang ada di benak dia, pikiran dia gitu. Terus ada juga mungkin pasangan yang cuman, apa ya, komunikasi dengan perilaku dia gitu. Kalau lagi ada apa-apa ngambek gitu, <chuckles> mukanya cemberut, iya kan. Nah kalau dari aku, Mbak, ya menurut aku pribadi ya, kita bisa, eee, komunikasi dari berbagai cara nih, Mbak. Nah maksudnya ya, komunikasi itu enggak hanya dari lisan gitu, bisa juga perilaku gitu kan atau lisan atau hal-hal lain gitu, Mbak. <chuckles>
<laughs> Benar. Mhm mhm. Benar. Mhm mhm mhm. Heeh heeh. Ah, benar. iya. <laughs> Iya benar. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Nah. Betul. Benar. Betul betul, mhm mhm. Jadi banyak ya caranya ya sebenarnya ya?
Nah, betul tuh.